Sí, yo yo el teléfono lo tengo silenciado completamente, o sea, a mí no me llega nada, incluso puede entrarme una llamada, pero yo no me voy a dar cuenta si no tengo el teléfono, en la mano, eh, y
¿Vibra, por lo menos?
No, nada. <laughs>
¿Nada?
Nada, no. <giggles>
¡Uy!
Sí, soy mucho de esa idea, porque, este, me pone de malas, no sé cómo explicarlo, no me gusta que
Entonces
me pueden escribir en cualquier hora, pero no me agrada que el teléfono esté suene y suene.
Y sí, pero lo vas a revisar hasta que tú puedas, <giggles> ¿no?
Sí, siento que mínimo u uno merece ese pequeño, este, margen de libertad, ¿no? Si de por sí ya todo el tiempo ahí te están bombardeando con mensajes, pues, ya mínimo cuando tú quieras revisarlos, ¿no?
Oye, pero, a ver, ya de aquí me surgen 2 dudas, o, 2 puntos. En primera, que si tienes pareja, pues, no le va a dar mucho gusto que tengas silenciado el teléfono, o sea, que no respondas rápido los mensajes. Y, en segundo lugar, también puede parecer sospechoso alguien que sale con alguien y que tiene las notificaciones del celular silenciadas, es como, aquellos, no sé, que lo ponen en modo avión para que no les caigan las notificaciones de los mensajes mientras están con la otra, ¿no? <chuckles> O sea, son Esos 2 puntos me parecen importantes, a ver, ¿aclárame?
No. Bueno, eso ya <laughs> Sí, sí, sí. Entiendo por dónde va la pregunta, pero